Ah, 19, tá certo, tô anotando, porque eu tenho realmente isso, por exemplo, como ai, já tô acordada, deito na cama umas 22h30, tem acontecido muito isso, por exemplo, o ontem o isso, deitei na cama umas 22h30
Entendeu? Hum. Sim, sim. Sei.
mas aí eu só fui pegar no sono mesmo era umas meia noite e quarenta, sabe. É, aí nessa janela, o que que eu faço? Eu tomo, sim eu tenho uma uma cafeteira elétrica, né, que vem aquele sachê, sabe, que vem ch vários tipos de café misturado, hum, café com canela, café com caramelo, aí eu fico fazendo, assim, pra mim experimentar e durante a noite tomo. Confesso que eu acho que isso tem feito muito, assim, essa questão do café, mas pelo sabor, acho que se tornou um um certo tipo de vício pra mim, sabe.
Uhum. Muito tempo, é muito tempo, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Claro, claro. Uhum. Exato. É. Sim, sim, sim, claro, claro. O café é muito saboroso e bem preparado então, ele é muito gostoso, mas por outro lado tem esse efeito que é o contrário do que você procura. Uma dica, que eu vou te dar também, é tentar substituir ainda ah, "Rodrigo, ah, eu não consigo, eh, <clicks tongue> cortar o café neste horário, eu preciso tomar alguma coisa". Que que tu faz? Substitui o café pela cevada, tem um sabor parecido e a cevada, ela é boa diluída no leite quente, que é naturalmente também um estimulante de relaxamento, né. Sempre já ouvi, eh, ouvi histórias da vozinha dizendo: "Olha, vai tomar um leite quente antes de dormir", entendeu, é pra provocar esse relaxamento. E a cevada vai te remeter ao sabor do café e não tem tanto termogênico quanto o café é estimulante pra você. Você pode experimentar.
Aham. Ah, tá, sei. Hum, interessante. Não é leite é, uhum, leite quentinho. É, é verdade, uhum. Nossa, legal. Nossa, amei essa ideia do leite da cevada, nunca tinha ouvido falar. Realmente eu acho que vai me ajudar ali, criar um uma questão do sono mais regular, sabe. Eu achei muito legal isso, gostei. Nossa, adorei, adorei mesmo. Olha, me senti acolhida agora, viu, adorei a receita de quebra também. Muito obrigada por me ouvir e pelos seus conselhos, você me ajudou muito.
Uhum. Exato, exato, exato. Ai, que bom, que bom. Sim, sim. Claro, claro. Olha, estou aqui pra te ajudar sempre que precisar, e também eu torço pra que com esses hábitos que você vai colocar em prática, tero uh quero te parabenizar por tomar nota, pois é importante, né, pois um diálogo pode ser esquecido, algumas partes, alguns conselhos e tomando nota você vai fixar. Coloca em prática e eu torço pra que corra tudo bem, que você volte a ter um sono bem regrado e, <chuckles> eh, algo rejuvenescedor também no seu organismo, tá.

Certo. Então normalmente eu não tenho um horário muito fixo para dormir, mas para acordar sim.
Sei. Hum.
Por exemplo, para acordar eu sempre acordo no mesmo horário umas 7h e tudo, mas para dormir eu percebo que eu tenho esse problema, sabe. Eu posso dormir assim, hoje dormir umas 22:30, mas facilmente amanhã umas 3h e do outro dia meia-noite sabe. É muito desregrado, porque o sono, o sono tem vindo com muita dificuldade sabe. E quando vem não é aquele sono regular diretão, sabe? Sempre fico dormindo pausado, sempre acordo para fazer xixi e acabo ficando sem sem sono depois, né.
Certo. Uhum. Hum sei. Claro, claro. Uhum. Entendi, um sono interrompido, não é. É.
Exato, um sono interrompido, aí eu até evito assim beber água antes de dormir para literalmente não ir no banheiro e tudo, mas acaba que eu sinto que o meu sono ele não é regular entende. E aí eu também não consigo manter mais todo dia de manhã no mesmo dia, eu acordo no mesmo horário sempre, pra ir para o trabalho tudo, mas agora para dormir eu tenho essa dificuldade sabe. Aí eu fico com aquela sensação de zonza de cansaço de fadiga sabe no outro dia.
Claro claro, claro. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim, claro, eu percebo, né, esses sintomas são comuns, porque o corpo precisa de um tempo para relaxar e recarregar as baterias fazendo analogia, e quando você não cumpre esse período mínimo, né, de descanso, o corpo vai dando sinais durante o dia, aquela moleza, aquela fadiga.
É exato, exatamente é isso que eu sinto, isso que eu sinto.
É jus isso acontece. Então, você tem facilidade então de acordar pela manhã, porque deve ter alguma responsabilidade, certo? Como trabalho ou levar a criança na escola, qual é o seu compromisso?
Uhum. É. Não é trabalho mesmo trabalho, aham, trabalho e menos mal, né, porque eu trabalho de home office, eu trabalho em casa, e só final de semana que eu saio assim e vou fazer vou vigiar uma criança ou fazer uma babá final de semana, mas assim tem sido unicamente exclusivo para de manhã acordar de segunda a sábado, assim, trabalho, sabe.
Hum ok. Hum. Sim, sim. Claro. Sim, sim, sim. Mas é interessante você conseguir acordar no horário correto trabalhando home office, né, geralmente, ah, as pessoas relatam que são mais relaxadas porque, "Ah, eu faço o meu horário, é home office", então não tem essa obrigação de ser pontual com o início do trabalho ou logo de acordar. Mas mesmo assim, tendo esse essa disciplina e horário de acordar, também é preciso controlar o outro lado, que é justamente o motivo do pedido da sua ajuda, que é ter um horário do sono não é, ter aquela aquele hábito ali de cumprir, e uma coisa muito importante que infelizmente tem afetado o sono de muitas pessoas, e queria saber se é o teu caso, você utiliza algum eletrônico, vai ali no celular ou notebook antes de dormir?
Uhum. Sim.